जी, तो ये छुट्टियों में अगर हम बात करें कि पहाड़ों की यात्रा या समुद्र तट की यात्रा क्या आप चुनना चाहेंगे? तो मेरे ख़याल से ये तो अ, मौसम पे भी अ, निर्भर करता है, जैसे गर्मियों में अक्सर लोग पहाड़ों पे जाना चाहते हैं और, सर्दियों के मौसम में अ, समुद्र तट के किनारे ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं लोग तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल सही कहा। उम, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उम, मौसम पे भी जो है प्रिफ़र करता है, दूसरा जो है जहाँ जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान से जो दूरी है उस पे भी पूम्प निर्भर करता है। जैसे कि मैं रहता हूँ, प पहा मतलब नॉर्थ के साइड में रहता हूँ तो म मु मेरे यहाँ से जैसे पहाड़ी क्षेत्र जो हैं सब बहुत पास-पास हैं, लेकिन अगर समुद्र तट की बात की जाए तो वो बहुत दूर होते हैं तो उस उस वहाँ जाना मुश्किल पड़ जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी नॉर्थ साइड से ही हूँ, मतलब दिल्ली के आस-पास ही रहता हूँ मैं, तो लेकिन मेरा ये रहता है कि हम लोग साल में 1 बार गोवा चले जाते हैं अक्सर। <chuckles> तो, वहाँ पे थोड़ा जैसे समुद्र का अ, शौक है पहले से ही तो, साल में 1 बार 4 या 5 दिन के लिए गोवा चले जाते हैं, तो उस उस टाइम पे जैसे नवंबर-दिसंबर का टाइम होता है, उस टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। बिल्कुल भी अ, गर्मी नहीं होती है और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, तो एक एक एक ब्रेक हो जाता है, एक आउटिंग हो जाता है। आपका क्या रहता है वैसे नॉर्मली?
अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा जी, सही है, सही है। जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। उम, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने अ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गोवा जैसे कि एक अच्छा जगह है, समुद्री इलाका है, लेकिन बिल्कुल आप जैसे नवंबर-दिसंबर में जाते हैं तो वो मौसम गोवा के लिए सही है और जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी साल साल में 1 बार कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि समुद्री क्षेत्रों पे। हम लोग जो है जैसे आस-पास जैसे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के आस-पास बहुत से पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ जाके वहाँ जो ट्रैक वगैरह होते हैं उन उन पे जाके, अच्छा अनुभव महसूस होता है वहाँ।
जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी।